Uhum, olha.
A aí, é é aí eu adoro, eu já fui lá mas só que é é bem caro, sabe? Eu prefiro eu mesmo ir lá e comprar o feijão, fazer em casa. <chuckles> Mas, é é uma opção. Logo quando eu cheguei
Legal. Aham. E aí tem aquela tradi hã. Aí tem aquela tradição do porco também, assim, eh, que por exemplo, a Alemanha eles gostam de joelho de porco <chuckles> também. Tem isso?
Uhum. Então, n eu não vejo muito nos restaurantes, mas no mercado, por exemplo, eles vendem bastante, até o porquinho já quase pronto, sabe? Eh, pra finalizar em casa, já vem com um molhinho, assim. Eles têm, eles ele eh, os mercados têm bastante coisa, mas é porque produtos brasileiros, nossos, né, eles não têm tanto. Por exemplo feijão, pã não tem pão de queijo, não tem feijão, não tem farinha. Tem algumas coisas, eh, que eles não têm, assim, mas a minha sorte é que eu consegui encontrar depois de um tempo, de uns 2 anos, me indicaram um mercado
Aham. Não tem pão de queijo. <laughs> Ah. Aí não tem farinha pra fazer bolo, não?
Não, tem farinha, eh, fa farinha de trigo tem, eu falo a farinha pra misturar com feijão e o arroz? <chuckles> A farinha de mandioca, exata.
Hã. Ah, mandioca, aham. Ah, é.
Aí, eu achei depois em um mercado internacional. Ai, gosto demais. <chuckles> Eu sou baiano, né, então sou, e gosto de comer com farinha, sempre tem. <chuckles> Pois é. <chuckles> E aí
Você gosta de farinha de mandioca? <giggles> Você é do Nordeste. <laughs> Dá pra saber do sotaque. <laughs> A farinha do nordeste.
A farinha. Faz uma diferença e eu gosto até na eh, aqui de vez em quando, eu consigo reunir alguns amigos e convidar pra fazer um churrasco aqui em casa mesmo, sabe? E
Uhum. É, a gente ri que baiano lá em Minas, né, a gente ri que baiano, põe farinha em tudo. <laughs> Até em salada põe fa
Hã? <chuckles> Põe. Olha, eu tô te falando, a eh, até no churrasco. E prepara uma farofa pra o churrasco. <laughs>
<chuckles> Ah não. A gente só põe farinha no tutu, o mineiro.
<chuckles> Ah, e que é uma delícia, eu gosto também.
É o feijão, é o feijão moído com a farinha, aí a gente põe. Mas fora isso a gente não põe farinha não. <chuckles>
Uhum. Ah, é uma delícia. <chuckles> Eu ponho. Olha, e e é difícil, eu tenho até evitado porque a eh eh, pesa né, é um é é bem calórico. Mas assim, por sabor e achar que é um bom complemento pra pra comida, eu sempre achei. E até aqui e eu consegui comprar, eh, no mercado internacional, mas, eh, demorou de achar. <laughs>
Uhum. Hum.

Não, e eles aqui não colocam um no canela. Mas assim, tem também É pois é, o o bom saber, bom bom bem lembrado porque eu tenho canela em casa, então, <giggles> eu posso pegar e e colocar, exato, boa boa combinação, obrigado pela dica. <giggles> E eles vendem também, eh eh, esse mesmo bolinho, né, mas sem o açúcar, e eles colocam também algumas derivações, tipo, com chocolate por cima, aquele chocolate Kinder Bueno? Aí eles fazem já, assim as crianças adoram. Nesse período, sempre que eu saio, assim, meio que no horário de intervalo, né, dos colégios, vou no mercado, tá tá lá a fila das crianças co comendo esses bolinhos, assim, recheados, sabe? Mas
Fica ótimo. É, fica bom demais. <laughs> <laughs> Aham. Aham. Aham. E mas é tão gostoso por que que por que que é só nessa época?
Uhum. Eu não entendo também. É cultural deles, eu sempre sei eu sempre sei que tipo no agora no outono vai ter essa barraquinha de Oliebollen, eles sempre fazem isso. E eles também fazem uma outra barraquinha que também é só por um período do ano, que essa eu nunca provei, que é um um um peixe que eles comem. É um peixezinho pequenininho, e eles comem cru. <laughs>
Ah entendi. Hum. Ai meu Deus, ai, ai ai.
É, é ou cru, puro ou dentro do pão. <laughs> Agora, eu também não sei o nome desse peixe porque eu também não não nunca me me chamou muita atenção assim, sabe? <laughs> E ela e essa barraquinha também Hum.
Ai, não gente. Não, não. <laughs> Uhum. Mas é engraçado Esse bolinho é tão fácil de fazer porque, se fosse, por exemplo, igual a aqui, né? Aqui tem as tortas de de de maçã, de canela e tal, que são na na safra da maçã. Então tem maçã de tudo quanto é jeito, verde, amarela é sim, verde, as vermelhas, as menos vermelhas e tal. Aí tem a tal da torta de maçã. Aí, você vê muito a torta de maçã e de abóbora, agora próximo ao Halloween ou no outono. E depois você não vê mais. Mas é por causa da safra da maçã e da abóbora, né?
Uhum. Hum, delícia. Uhum. Entendo. Ah. Aham. Hum. Entendo. Uhum, eles seguem o período da da safra.
Eles pegam aquelas abóboras do halloween e <giggles> e acabam fazendo torta doce com ela, né? Agora esse bolinho aí é de farinha, né, gente? Dá o ano todo.
Uhum. Boa, ótimo, ótimo. É de farinha, exato. Eu não sei depois eu eu é é boa questão, eu vou até pesquisar depois ou perguntar pra alguém por aqui, por que que só po durante um período do ano? Porque eu gostaria que tivesse o ano inteiro. A gente tá acostumado lá no Brasil, por exemplo, eh, ca carrinho de de churros, né?
É Nossa, que delícia.
Ah, i é o o ano inteiro, tipo, você só é procurar, é só saber, tipo. Não é?
Ai gente, churros é bom demais. Você já viu churros em outro país, que não seja o Brasil?
Então, aqui tem mas não é igual o nosso. É o é um é um churros
Tem? E aí tem restaurante brasileiro?